È sicuramente legato al liceo. Ehm, la mia esperienza è stata legata a molti cambi. Sono stati s sono stati fatti molti cambi durante il mio percorso scolastico.
Okay. Mh-mh. Okay. Okay. Hai cambiato molto spesso indirizzo, classe o cos'ha cosa hai fatto?
Purtroppo sì, diciamo che al mio terzo anno di liceo sì, sì, sì.
Ma che indirizzo che classe? Okay. Okay, okay.
Infatti al tutto questo è successo nell'arco temporale di 1 anno accademico, perché insieme ai professori cercavamo di trovare la la strategia migliore, quando poi si è ri mhmm, siamo arri arrivati al punto che il problema era proprio la scuola come struttura. Sì, sì, sì.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. La scuola, okay. Quindi non erano gli alunni, per esempio, che non facevano se magari ,non ti facevano sentire a tuo agio, cioè, era proprio una cosa di istituto, cioè, non era l'indirizzo adatto a te che ti faceva sentire un po', uhm, fuori luogo? Non lo so, che co cos'era, diciamo, la cosa che ti dava disagio?
Diciamo che è stato l'istituto ad averci rovinato come classe, perché, ad oggi, riesco a metabolizzare tutto quello che è successo e farmene delle ragioni. E sicuramente noi, come gruppo classe, eravamo una classe bellissima, rovinata dal sistema scolastico e rovinata dai professori che avevamo in quel momento.
Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì, sì, capisco la di la situazione. Cioè, è capitato anche a persone, uhm, che conosco, comunque, cioè, a volte, magari, hanno anche il pregiudizio verso quella classe, e quindi, comunque, è come se fossi sempre nel mirino.
A noi hanno creato tanta competizione. Tanta, tanta competizione. Ma quella competizione non sana di raggiungere no, per raggiungere il risultato migliore, assolutamente no. Prendevano le debolezze di dell'uno mettendole contro l'altro.
Mh-mh. Okay. Non sana. Okay, okay. Contro l'altro, okay. Sì.
Proprio arrivare anche a colloqui dove dici veniva detto: "Se trovi antipatica questa persona, ha problematiche di questo tipo.", cosa che un professore ma mai nella vita dovrebbe fare. E questa cosa fa molto rabbia.
Mh-mh. Okay. Non non dovreb no, esatto. Vabbè, per me, i professori dovrebbero, comunque, accompag perché, comunque, poi, l'adolescenza è un momento, sai, ancora di formazione, quindi sono molto importanti nella formazione che poi di dei futuri adulti, insomma, cioè, perché accompagnano per 5 anni questa formazione, quindi dovrebbe dovrebbero essere molto bravi. Per me, vabbè, uhm, poi non lo so, io la penso così, i professori, prima dell'insegnamento, dovrebbero fare de dei corsi proprio, non della materia in sé, ma proprio per l per l'insegnamento. Cioè, non so se <swallows> hai capito in che senso, okay.
Certo. Certo, infatti c'è stata un'esperienza con una professoressa in particolare che si permetteva di giudicare noi alunni per la nostra situazione economica. E questa cosa anche ad oggi fa molto rabbia, ma non a livello personale, proprio pensando che questa professoressa per arrivare a quella cattedra abbia passato anni e anni con quella mentalità a danneggiare persone.
Mh-mh. Sì. <smacks lips> Okay. Okay. Mh-mh.